Allora, io mi sento un po' in colpa quando faccio le abbuffate. <exhales> Vorrei un po', mhmm, sfogarmi su questa cosa, perché davvero se non ne parlo, esplodo. <chuckles> Mi sento in colpa dopo un'abbuffata, specialmente se di sera, p poi la mattina <smacks lips> mi sveglio appesantita, ehm, ho poco appetito, quindi tendo a ritardare la colazione, il che mi impigrisce e mi, ehm, appesantisce, oltre che mi fa iniziare un po' col malumore. Ecco, non so <chuckles>
No, ma ma quindi ti ti capita spesso e proprio parli di abbuffate, vuol dire che non non è una cosa occa un evento occasionale, ti succede più volte.
Mhmm no, no. Mi capita spesso nei periodi in cui sono molto stressata e il cibo diventa una specie di appiglio, ehm, sicuro dove io, ehm, posso sentirmi in pace quando il cortisolo mi schizza alle stelle e quindi mi viene anche voglia di schifezze, ehm, voglia di cibo poco sano, di cibo pieno di lattosio, di glutine, di grassi, di carni rosse, di insaccati, e so che tutto questo a lungo andare mi farà male, ecco, insomma. Ti viene in mente, non lo so, qualcosa che potrebbe aiutarmi in questo periodo? Perché non è una cosa cronica, ecco, è un qualcosa che viene fuori in periodi come questo, quindi periodi molto stressanti, periodi di cambiamenti, periodi di spostamenti e periodi di assestamento.
Mh. <smacks lips> Ho capito. Allora, ehm, intanto sappi che è normale, ehm, ci sono tantissime persone che cercano rifugio <chuckles> nel cibo. E di solito non è mai cibo sano, per cui normalissimo, ehm, fare queste grandi mangiate di cibo spazzatura, di dolci, tanti carboidrati, tu tutta è tutta roba che subito ci dà, ehm, ci ci ci ci fa provare felicità, ma poi dopo, ehm, purtroppo uno deve poi fare i conti <chuckles> eh, anche. E, mhmm, <smacks lips> volevo farti un po' di domande per capire bene, mhmm <smacks lips> allora, già hai accennato <smacks lips> al fatto che non sia un disturbo cronico, quindi anche questa cosa è positiva, e dovrebbe tranquillizzarti ulteriormente. Ehm, mi hai detto che c'è stai attraversando un periodo di stress, ehm, da quando è iniziato questo periodo e, ehm, è legato a a a quale avvenimento?
Mh. Sì! <giggles> <laughs> Con la bilancia. Mh. Sì. Mh. Guarda, direi che il tutto è cominciato, uhm, ad aprile, quando ho saputo che, ehm, io e mio marito ci saremmo potuti ritrasferire in Italia. E quindi, ehm, tutta una serie di incertezze, mhmm, disfarci della roba, vendere tutto ciò che era di valore, organizzare i voli, organizzare la trasferta col cane, col vario ed eventuale scalo, perché non c'era un volo diretto, chiaramente, ehm, non tutte le compagnie effettuano trasporto animale aereo, e poi tutti i vaccini, tutti i controlli, per poterlo far viaggiare il mio cane, quindi di nuovo lo stesso incubo, subito 3 anni fa, all'andata, così al ritorno. Tra l'altro ricorreva nell'anniversario traumatico, cioè d'estate con più di 40 gradi.
No, mi dispiace! Dev'essere stato un periodo davvero di di stress.
E Sì. Guarda, una schifezza. E ancora non abbiamo finito, perché stiamo traslocando. Noi ci siamo appoggiati nella casa di mio marito, sua del mutuo, ma è molto piccolina, cioè è proprio non è possibile fare una vita matrimoniale, con cane di taglia media, in quella casa. Quindi, pulisci di qua, pulisci di là, fai gli scatoloni, fai i bustoni, sforzi fisici
Quindi siete ancora nel mezzo, proprio, del trasloco, non è ancora finita questa questa cosa.
No, <sighs> abbiamo abbiamo qualche altro bustone, qualche altra scatola e, infine, lunedì prossimo, giungerà, ehm, il signore che è venuto a farci il preventivo, che grazie al fatto che ci stiamo portando la roba un po' per volta, lui si porta solo dei mobiletti già montati, e alla fine ci ha ci ha dato, come prezzo, un 150 euro, che è pochissimo rispetto ai traslochi che abbiamo pagato di solito, e
Sì, sì, è una cifra del tutto onesta.
Sì. Sì, e questo mi rincuora, ehm, però, fortunatamente, nel mio percorso di vita, pur avendo subito momenti della situazioni parecchio stressanti non sono mai caduta in disturbi alimentari, fortunatamente. Ecco il motivo per cui dico che non è cronico, ma si può controllare. Ehm
Okay. Benissimo, questo anche gioca a tuo favore, perché c'è la consapevolezza no, che che sono, ehm, gesti legati a un momento particolare della tua vita, e tra l'altro è decisamente molto particolare. Per cui, ehm, il mio primo suggerimento, intanto, è quello di, ehm, evita ridurre l'autocritica, perché <smacks lips> ehm, assolutamente no non devi sentirti in colpa, in quanto è più che normale che tu ti conceda, ehm, queste, mhmm, <clicks tongue> ehm, que queste eccezioni, no? E, insomma, è un periodo davvero difficile, per cui, ehm, devi trovare i il modo per per trovare un conforto.
Sì! Mh. Mh-mh. Mh. Eh sì! Poi sai che cosa? Mhmm, riflettendo, adesso mi viene in mente che questi periodi stressanti, durati qualche mese, con varie trasferte, ehm, si sono alternati abbastanza spesso nell'arco di 3 anni e mezzo. E quindi, essendo che negli ultimi anni questi periodi sono venuti abbastanza spesso, ehm, molto spesso sono venute anche le abbuffate
Okay.
ehm, alle quali poi seguivano i sensi di colpa, ragion per cui ho messo su peso, e pur e essendo molto lontana dal sovra dal dall'obesità, ho comunque dei chili in sovrappeso, che mi fanno sentire un po' affaticata. Quindi, effettivamente, io ho smesso di punirmi, ma, ehm, il senso di colpa ancora c'è dopo l'abbuffata, perché sono già in una condizione in cui io sono già ingrassata. Quindi, come devo educare il mio cervello a non sfogarsi sul cibo, o a farlo con cibo meno soddisfacente, quindi più low calory?
Mh. Ecco. Ho capito, ho capito, certo. Eh non non avrebbe la stessa, mhmm, efficacia se uno utilizzasse un cibo meno <chuckles> meno attraente, meno saporito, meno gustoso, meno grasso. <chuckles> E meno dolce. E purtroppo è così, perché gli zuccheri sono tutte sostanze t tutto quello che ci piace, perché in fondo, ehm, <smacks lips> ehm, ci ci ci s trasmette intanto benessere, ehm, ed è legato purtroppo a delle sostanze che, tra l'altro, trasmettono anche u una <smacks lips> ehm, una certa dipendenza, no? Perché poi
Sì. <chuckles> Saporito! Ahimè! Sì. Sì! Quello che sento. Mi da questa soddisfazione; poi dopo, è come se il diavoletto sulla spalla sinistra mi dicesse: "Ah! Vedi, adesso hai fatto un disastro! E quelle calorie te le metti tutte addosso." È un po' un combattimento fra il bene e il male, che avviene in me <chuckles> tra il bene della salute e il male dei trigligeridi <chuckles> del colesterolo. Anche se devo dirti, le analisi sono perfette, ho fatto tutte le analisi e tutto perfettamente okay.
<chuckles> Eh certo. E Ecco. Perfetto, quindi da questo punto di vista, della salute, puoi stare tranquilla. Ehm, per quanto riguarda i chili di troppo, invece, a questo punto forse sì, bisognerebbe un attimo intervi intervenire per fare in modo che, insomma, p per limitare, ehm, questi questi epis episodi. Ehm, ehm dovresti, mhmm, mettere in pratica alcuni accorgimenti. Ehm, allora, innanzitutto potresti tenere traccia di, ehm dei dei dei mhmm <smacks lips> degli eventi s scatenanti, soprattutto a livello emotivo. Cerca veramente di individuare quando, nella giornata, succede qualcosa in te, per cui cerchi rifugio nel cibo. Ehm, al di fuori dei pasti, quelli, mhmm, classici, no, canonici. Ehm, in questo modo, mhmm, tu u ehm, riesci a prendere coscienza di di questo meccanismo, ehm, <smacks lips> automatico, no, che che che poi dopo d di cui già conosciamo la, ehm, l la la la risoluzione. Ehm, in questo modo dovresti essere in grado, appunto, di prevenirlo e di cercare delle alternative comportamentali, soprattutto per il futuro. Ehm, a cosa mi riferisco? Mi riferisco a, ehm, cercare dei diversivi, qualcosa che ti procuri lo stesso beneficio, però non il danno. <chuckles> Allora, è facile da dirsi, difficile da da applicarsi. Mh.
Mh. Mh. Eh. Ce Mh. Sì. Eh, sì. Mh. O Capisco. <giggles> Senti, ma mh. Eh, un po' forse. <chuckles>
Allora, questo diversivo potrebbe essere: ehm, cercare rifugio in un'attività, ehm, che non sia il il il cibo, il mangiare. Quindi, mhmm, rifletti qualcosa che ti fa stare bene. Ehm, sempre compatibilmente con la tua attuale situazione, perché mi rendo conto che, insomma, non è facile. Potresti anche, ehm, accettare la la situazione attuale e però, magari, lavorare sul sul futuro su sulla tua vita che verrà dopo. D'altra parte, per fortuna, sei quasi arrivata al termine di questa maratona, quindi tieni duro, ehm, e sei quasi insomma se sei quasi al traguardo.
Mh. Sì. Sì. Ah, sì! Beh, pensavo che
Quindi, volendo, potresti chiudere ancora un occhio e e concederti ancora qualche abbuffata, e poi, ehm, rita posticipare di un po', no, la la dieta.
Questa è una bellissima notizia. <laughs>
<chuckles> E intanto però, davvero ti invito a a segnarti questi momenti che scatenano la fame, ehm, <clicks tongue> e valuta dopo cosa ti piacerebbe fare, una volta che tornerai appunto in Italia, tornerai alla tranquillità, alla pace, a uno spazio più grande, e pensa davvero co cosa ti ti procura felicità? Mhmm, ascoltare musica, ehm, mhmm, non lo so, stare con tuo marito, ehm, uscire con gli amici. Ecco, lavora proprio su su queste, ehm, queste cose belle, queste cose che ti procurano piacere, in modo da
Mh-mh. Sì.
da <smacks lips> da rivolgerti, d da da spostare l'attenzione su queste cose, quando s ritornerà di nuovo il momento della fame, quella chimica.
Mi sembra un'ottima idea. Esatto! È come una specie di post ubriacata, però non c'è neanche una goccia di alcol, previa. E quindi dico: "Ma tutto questo appetito da dove arriva? <laughs>
<smacks lips> Guarda, è assolutamente normale tutto quello che mi hai raccontato, quindi l'importante è anche stare tranquilla, che riuscirai a superare anche perché c'è già stato in passato, no, un m un momento simile quindi, ehm, hai hai tutte le le carte da da giocarti.
Sì. Cara, ti ringrazio, è stato utilissimo parlare con te, mi hai dato uno spunto importante, non pensavo. Mh.